Потом, когда я посмотрела эти техники завивки, я увидела, что, оказывается, а может быть, нет, а может быть, мне ещё и цвет волос сменить немножко. <laughs> Да-да. И, то есть, и вот это вот теперь у меня ещё не только вот эта вот тема, как, э, мне сменить имидж и, э, стиль вот именно н в плане, ну вот, поменять, да, с прямых на на кудрявые волосы, а теперь у меня ещё дилемма, а не поменять ли мне цвет волос, и я начала, э, смотреть, э Да, и я начала смотреть, слушай, ну вот, типаж лица вот у этой девочки как, типа, вот у меня. Особенно я люблю когда показывают до и после.
Это реально, да? Охо, даже так! <chuckles> Ага, прям вот прям вот, кардинально, да? Мгм. Мгм. А, вот это самое классное, да? Прям, вот, чудеса, да. А ты в это веришь?
Да, да, то есть, ты, как бы, можешь уже прикинуть. Ну, ты знаешь, когда они показывают, прям, видео, да, то есть, до и после, то есть, сам процесс, да-да, то есть, сам процесс прям, э, они, как бы, его ускоряют, да, то есть, там что-то вырезает, ну вот, этот, э, как бы, сам процесс показывает, ты видишь, какие изменения произошли. И, вот, и если я могу примерить, там, допустим, показывают какую-то, м, девушку моего возраста, примерно, а, моего, вот, э, тип лица да, да, я смотрю, что, вот, э, молодец, решилась, э, сменить образ, э И я такая, <tsk> ой, ну, теперь я тоже так хочу. <laughs>
Мгм. То есть, это реальные фот видео, да? Мгм. Мгм. Окей. Типажа, да? Мгм. Ну я тоже. Мгм. А, ну, то есть то есть, вот, соцсети, ну, они, действительно, могут человека прям, вот, сподвигнуть, да, к что-то, ну, такое, которое никогда я раньше не пробовала.
Да, вот, ну, по крайней мере, м Да, н ну меня, например, пару раз сподвигли, <chuckles> тум
Мгм. Ну, это вот, это был удачный, <chuckles> такой утн удачный движ
Ну вот, да, 1 раз я поменяла, а, вот, опять же, если про волосы говорить, да, то есть, я поменяла, а, такую вот, у меня была длина волос ниже плеч, и я захотела сделать вот такое, м, каре-боб, ну, то есть, прям такое с шапочкой, даже. Да-да, то есть, это, прям, было такое. И ещё плюс я увидела, а, была так кой такой стиль, наверно, был, когда с 1 стороны, вот, э, длиннее идут волосы, вот, до подбо с 1 стороны до подбородка, а с другой стороны, допустим, вот, там чуть ниже уха, да, то есть, да, симметрично, то есть, там буквально, там, сантиметров может быть 5 и, вот, я такую причёску сделала, опять же, слава богу, мне провез повезло с парикмахером, мгм, м-да.
Мгм. Мгм. Прям бом. Кардинально, да, ага. Ага. А, чуть-чуть асимметрично, да, получается? Мгм. Повезло, ага, то есть, с эщ в реальности, то есть, нужен ещё и мастер хороший, ни только сами одни виде мгм.
Конечно. Конечно, потом я ещё начинаю подписываться на мастеров, <chuckles> смотреть, как они делают.
Мгм. А ты, вот, им пишешь комментарии, что-то такое? Благодаришь ли их за эти образы?